考えるスピードって多分人それぞれだから、まあ、あの、まがいなりにもちょっと何かを想定して、あ、これ、こう思うんだけど、どうしたらいいかなみたいなタイミングは、多分人それぞれなんじゃないかなって思うんですけど、はい、あの、うん
うんうん。 はい。 はい。 うーん。 うん、ふん。
なんですけど、えっと、その、言い方とか、ひ一言目とか、<laughs> 多分そのそのバリエーションが、あの、経験がそんなな長男だだったりとか、環境で経験がそんなにないから、そのバリエーションがないだけかな、みたいな。<laughs> はい、はいはい、はい、うーん。
はい。 はい、一言目。はい。 ああ。はい。 はい。 はい。 <laughs> ああ、ええ、なるほど。ええ、えぞそそうですね、あのなんか、明らかにやっぱその末っ子とか、はやもう頼りまくってるイメージありますし、ま、すえきちすえって言われる人たちって。
うん。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 うんうんうん。
まあ、そう、うん。なんか、そこがなはい。
そうですね、はい、そうですね。多分ただはい、多分お仕事の場合は、まあ、一般的にも仕事の場合って、あの、もあの、問題は小さいうちに、みんなで共有した方がいいとかってね、いう風にも言いゆ言いますし、あの、早い段階で、あの、アイデアを、あの、ほかいろんな人のアイデアとか考えで解決をしてった方ずあの、早いうちに潰してった方がいいっていうのは、多分仕事の方が具体的にうん、仕事の場面の方が具体的にそういうので、あの、解決が話す人に相談することで解決できることが、事例が数多くは、出てくると思うので、はい、多分仕事の
はい。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 はい。 うーん。 うーん。 うん。 ああ。うん、ふんふん。

へえ、認識しないはい。
そうなんです、認識しないんですって。ずっと自分から出てきたものだっていう風にするんじゃなくて、あの、そこ、差別がないんですって。
はい。 へえ。
うん。でも、だとしたら、多分自分が一番ネタ持ってるじゃないですか。自分がどう頼られたら嬉しいっていうはい。そうです。そのネタ
はい。 <laughs> ああ、頼られそうですね、確かに。確かに楽なんすよ、頼られる時って、「あ、楽だな」って。<laughs> なんか話話聞いてたらいいし、なんか、それでコミュニケーション成立するなら、もう、ありがとうございますみたいな感じで、<laughs> 思ったりしてるんで、はい。
うん。うん。<laughs> そうすそうですよね。 はい。ええ、そうですよね。やっちゃえば、みたいな。ある意味違う意味での落差ですよね。
はい、そうですね。
うーん、うーん。頼る方は頼る方で多分、やってもらうためやってやってやるよっていう風に言わせるために色々気使ったりとか、<laughs> 多分してるじゃないですか。だって多分最初は自分から出てきた頼られポイントをちょっと人にやってみるっていう風にしていくと、いつの間にか自分から出てきたものなんだけど、こしあの、相手を
うーん。 ああ、はあはあはあ。 うーん。 はい。 うんうんうんうんうん。 はい。 うーん。
頼る頼る人、自分が、あ、自分が頼る人、相手が頼られる人に入れ替わりができるようになるかもしれないですね。あの、脳が、脳がその差を認識しないっていう話なんで。
はい。 なるほどな。はい。 ああ、はあはあはあはあ。や、よく、そうゆう勉強にうん。ま、まず、その、やっぱ自分が頼られる側であれば、ま、頼られて、いま、楽だなとか、ま、いいなと思ったところを、ま、そのまま相手にするっていうのは全然いいことなんだっていうのは、なんか、すごい、はい、腑に落ちたんで、なんか、ちょっとそろの目線でやってみようと思います。
うーん。最初は恥ずかしいけど、うん。 はい。 はい。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 あ、そうですね。はい。
ええ、ありがとうございます。
ありがとうございます。